Entendi, que aí você ganhava o seu próprio dinheirinho e podia gastar mesmo sem sem pensar assim muito, né, você, tipo: "Ah, se eu"
É. É, sem fazer mal para o para o bolso da mamãe e do papai né?
Exatamente, faz para o seu, mas não faz para o deles né.
É. E aí, porque também no ambiente de trabalho as pessoas não estão vestidas como estudantes de universidade, né? Então a gente quer melhorar ali.
Claro, né, um estilo de roupa também diferente. E o seu estilo de roupa hoje em dia, como é que você considera ele? Claro que a gente pode voltar um pouco no passado também, para você me contar mais co onde é, né. Qual foi o momento assim que você teve essa virada, você me falou que foi quando você começou a trabalhar e receber também o seu salário, mas mesmo assim eu creio que você começou a trabalhar e você tinha um estilo, né, e hoje em dia você tem o mesmo estilo? Você leva esse estilo para sua vida?
Uhum, uhum. É, aham. Uhum. É, então não tenho o mesmo estilo não, eu realmente tinha um es foi aos aos poucos melhorando, acho que foi com a com a ascensão financeira. <laughs> O estilo melhora um pouquinho, né? E foi quando eu quando eu mudei me mudei e vim morar na França pela 1º vez, eu comecei a ver um outro estilo, né, que é o estilo de roupa europeu que é diferente do estilo de roupa brasileiro.
É. Entendi, entendi, faz sentido. Exatamente, ainda mais na França. Você está, né, no país da moda, onde as pessoas se vestem realmente de um forma um pouco diferente, até do resto da o da da Europa, né. Então, para se inspirar é muito fácil.
É, exatamente. É, da Europa, é. E aí exatamente. E aí, eu tentei me me adequar um pouquinho, né, fazer parte das da sociedade. Então, comprei uma bolsa que todo todas as todas as meninas mais ou menos da minha idade na universidade tinham.
Aham.
E quando eu voltei para o Brasil, eu acabei puxando o estilo tipo do do batom. Porque francesa usa muito batom vermelho, né?
Entendi. Olha só que legal, né, como a cultura é diferente, né?
É, eles fazem uma maquiagem isso. É, eles fazem uma maquiagem mais básica, mas sempre assim um um um um um lápis no olho e um batom vermelho. E aí, voltei para o Brasil com batom vermelho. Nossa, usava batom vermelho todo santo dia. <chuckles> Exatamente.
Com batom vermelho. Entendi. Virou uma francesa praticamente, pessoal lá no Brasil devia é chamar você de gringa praticamente.
eÉ, então meus amigos me chamavam de francesinha.